Oh 10 sa 10-12 jam? Mmm, mhm.
Mhm. Tapi entah kenapa? Setiap bangun itu, bukannya seger, malah capek banget, gitu rasanya. Kira-kira ini tuh, karena apa ya?
Mmm. Ini memang kalau tidur itu, memang ini ya, sesuatu yang kadang-kadang, eee, diabaikan banyak orang, tapi memang sebenarnya kompleks, ya. Karena, ya kita kan ngebayangin tidur itu, eee, adalah diam, ya, statis, kita nggak ngapa-ngapain, gitu kan, kosong, gitu kan. Kecuali kita mimpi, ya? Mmm. Tapi, ternyata sebenarnya aktif banget, kan, aktif banget untuk recovery, gitu kan. Eee, recovery fisik, recovery mental, dan tadi kayaknya, kamu ngerasain ya, ngerasa recovery-nya nggak berjalan dengan normal, walaupun sudah tadi ya, sepuluh sampai dua belas jam, ya? Wah, itu sebenarnya du 10-12 jam, malah cukup banyak, ya, karena sebenarnya rekomendasi, eee, dari para ahli dan tenaga kesehatan itu sebenarnya, minimal 7 jam, dan idealnya tujuh sampai sembilan jam. Nah, berarti kan, sebenarnya sepuluh sampai 12 jam itu sudah lebih, loh, sebenarnya. Jadi kita mungkin harus explore, ya. Kita explore, kenapa tuh kok, bisa sa masih tetap lelah, gitu kan. Tetep lemes, dan enggak ada energi, gitu. Mmm. Oke. Jadi tidurnya, biasanya jam berapa kalau boleh tahu?
Mhm. Mhm. Oh. Iya, betul. Iya. Mhm. Oh. Lebih direkomendasi, ya? Eee, biasanya aku tuh, tidurnya jam 2.00 pagi, Kak. Terus, nanti bangun lagi itu, ya jam 2.00 atau jam 3.00 sore.
Oh.